ก็ คือถ้า ถ้าเทียบกันกับราคาที่ไทยอะ มันก็มีความต่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้ว แต่ว่าเราก็สามารถซื้อมาพอประทังได้อะค่ะ คือด้วยแบบว่ามันหาไม่ได้จริง ๆ อะ อย่างพวกแบบเรา วุ้นเส้น อะไรอย่างเงี้ย มันก็ยังมีอยู่บ้าง พวกแบบว่า เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ เส้นอะไร ถ้าเราจะมาทำก๋วยเตี๋ยว อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ เราก็ยัง ยังซื้อมาทำอยู่ได้บ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าอาจจะเป็นยี่ห้อที่เราไม่ ไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไร หรือว่า แต่จริง ๆ อะเราก็มาค้นพบอย่างหนึ่งนะว่า เส้นแบบ เหมือนเส้นพาสตาที่เป็นเส้นพาสตาเส้นสดอะค่ะ ถ้าเราเลือกเป็นแบบเส้นเล็กอะ มัน อา มันมีเส้นสดด้วยค่ะ มันก็กินเหมือนเส้นหมี่บ้านเราเลย อะ
อา อือ อือ มีเส้นสดด้วยเหรอคะ? เออ อ้าวเหรอ ก็คือมันไม่ได้แบบมีความแบบแป้ง ๆ ใช่ไหมคะ? ก็คือมันเหมือนแบบว่า เส้นหมี่บ้านเรามันจะเหมือนแบบแข็ง ๆ หน่อยไหม แบบว่า ความเป็นไข่ ๆ ไง เออ
ใช่ อา อา ใช่ ๆ แต่ว่า เออ เราก็เลือก อา ใช่ คือเราก็เลือกเส้น เส้นสปาเกตตีที่มันแบบ แต่มันต้องเป็นเส้นสดนะ ไม่ใช่เป็นเส้นที่อบแห้งมาแล้วมาต้มอะ อันนั้นมันก็จะมีความแป้งล้วนเลย แต่ว่ามันก็จะมีเป็นลักษณะเส้นสดที่มันจะเป็นเส้นเล็ก ๆ คือเขาจะเรียกว่า เหมือนเป็น Angel hair อย่างเงี้ยค่ะ แล้วมันก็จะมีความแบบ นิ่ม ๆ ใช่ มันจะเป็นเป็นสปาเกตตีแบบ เอ่อ นิ่ม ๆ หน่อย แล้วก็ เหมือนมันก็โอเค คือคล้ายกับ กับหมี่เหลือง หรือว่าเส้นหมี่เหลืองบ้านเราเลยอะ คือเราก็เอามาทำเป็นแบบ เป็น เป็นผัดอะไรนะ เขาเรียกผัดซีอิ๊ว หรืออะไรอย่างเงี้ย ก็ได้ หรือว่าเอามาทำเป็นแบบผัดขี้เอา ขี้เมา ให้เอาแบบว่าวัตถุ ดิบ เอามาแบบทำรสชาติให้มันใกล้เคียงกับบ้านเราแทน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือ ๆ อืม Angel hair <chuckles> เออ อือ ผัดซีอิ๊ว อ๋อ